Dati, ang gumagawa talaga nun lahat, nanay ko. Sabi ko, "Ang hirap pala kapag ikaw lang." Oo, maninibago ka. Sap pagdating sa lahat.
Tapos ang ikaw na mag-isa, 'no? Nakaka-ano siya, nakaka-shocks. <chuckles> Nakaka-overwhelm nga siya, nakakab nakakabigla, parang
Tas, bilang may isip ka na din, parang ikaw mahihiya ka na rin minsan manghingi ng allowance, lalo kapag kinukulang ka. Kasi nga hindi ka marunong mag-budget, eh, bata ka pa, eh. Hindi mo pa masyadong ma-appreciate kung anong ginagawa sa'yo ng magulang mo.
Oo, totoo yan. Totoo yan. Oo. Tsaka ano siya, parang sakin kasi na-overwhelm ako no'n, eh. <chuckles> Talagang literal na overwhelm ako na parang, oh, come on, parang gan'to pala 'to. <chuckles> Gan'to pala feeling mag-isa. Ando'n yung freedom pero yung freedom na ano ando'n yung freedom mo, nakakalabas ka, walang pumipigil sayo pero pero yung labas mo kasi, dapat kontrolado mo.
Hmm. Tama. Tama, tama. O ang hirap kasing umaya sa mga ano, eh, kaibigan mo na minsan siyempre, ikaw yung meron tapos aayain mo sila, hindi mo naman alam kung anong sitwasyon. Pero is ikaw din, mahirap na magpaaya ka at wala kang budget.
Mm. Totoo. Kunwari yung magjo-Jollibee lang, yung kape-kape.
Kape-kape. Oo, yung mga ang hirap. Kasi minsan lalo yung sa mga unang unang taon na parang siyempre lahat papakisamahan mo pa kasi nga wala kang kaalam-alam sa lugar. Lahat kailangang kilalanin mo, kailangan parang lahat kailangan mong samahan para mm.
Yung mga fast fus fast food, fast food na yan. Oo. Totoo yan. Pa papapa oh, papakibay ano? Tanong papakibagayan mo.
Oo, tama.
Ang hirap din ng gano'n 'no? Nakasurvive tayo.
Oo. Sobrang sobrang hirap no'ng mga panahon na mag-isa ka lang tas panibagong lugar tas panibagong mga tao, iba-iba yung paniniwala. Lalo yung mga taong galing probinsya talaga na ma-o-offend sila sa mga bagay na ginagawa mo or ikaw din ma-o-offend ka rin sa kanila.
Oo. Mm. Yung parang totoo, totoo 'yan. May time na 'yong ganito pa lang lang ayun yung siyempre 'di ba 'pag Tagalog ka, Tagalog tayo dire-diretso, yung mga galing ng ibang lugar, yung mga galing na ng Visayas, Mindanao, 'yong ibang word pala natin sa Tagalog ay bastos sa kanila. May na-experience kasi akong gano'n, eh. Hasu ay, bastos pala sa inyo 'yon, sorry. <snorts>
Oo. Oo. Oo. Kasi ang ang hirap din talaga na hindi mo kasi alam, eh, kasi bilang nakakulong ka lang sa isang lugar na parang akala mo lahat normal, 'di na pala tama sa kanila yun. So ikaw, mag mag-a-ano ka rin na i-adjust yung sarili mo, pati yung mga paniniwala mo, na, "Ah, hindi pala sa lahat ng pagkakataon tama siya, hindi rin sa lahat ng pagkakataon tama ako." Yun. I pakikisama talaga, eh.
Hmm. Oo. Oo, totoo yun. Totoo yan. Oo. Hindi pala mm, kumbaga parang, ay hindi pala dapat ganito, dapat pala
Hmm.